Oh, meine Güte. Also, was hast du dann dafür machen müssen? Du hast das einfach nur ausschalten müssen, also die dieses oder das eine System sozusagen.
Habe ich gestern rausgefunden, ja. Ne, ich habe einfach ich habe einfach hier, äh, sage ich mal, so 'ne Art Warteraum betreten, wenn du verstehst was ich meine, während ich runterlade. Und dann wusste das Internet nicht mehr, was macht der jetzt gerade? Zack, hatte ich die volle Bandbreite, ja.
Ja, ja, ja. Ah, das gibt's ja nicht. Das ist ja interessant. Oh, meine Güte. Ja.
Witzig, ne? Das wusste ich auch nicht. Habe das dann ich habe dann ich habe dann so ChatGPT gefragt: „Bin ich jetzt gerade verrückt oder warum ist der Download wieder so schnell? Liegt das jetzt daran, dass ich hier im im Warteraum sitze?“ Ja.
Ja, aber so lernt man dazu bei Hobbys. Manchmal kommt man ganz zufällig auf Dinge, die, wo ne? Wo man davor nicht wusste, dann lernt man echt dazu und auch, äh, ja.
Genau. Ja, genau. Ich war richtig schockiert, ja. Da dachte ich so: „Wahnsinn“, ja.
Ja, vor allem, ähm, man lernt, glaube ich auch über, äh, sich selbst, dass man, äh, über sich hinauswachsen kann, ja, dass man noch echt dazulernen kann, ne? Also, egal in welche Richtung. Und, äh, ja und welche Gefühle kommen dabei auf? Äh, Fröhlichkeit natürlich, wenn man etwas, äh, geschafft hat, ne? <chuckles> Ja, äh äh genau.
Ja. Genau. Ja. <coughs> <chuckles> Ich war ich war erst mal 'n bisschen zornig, dass mein Internetanbieter mich, äh, da irgendwo runterstuft, ohne dass ich das will. Er soll mir einfach die volle Bandbreite immer zur Verfügung stellen, ne? Aber na ja, na ja.
Ja. Mhm. Wahnsinn, ja. Aber so so wird dann wieder Stress abgebaut. Zuerst kommt man in Stress, wenn man nicht weiterkommt bei seinem Hobby. <chuckles> Und, äh, wenn wenn einem wenn einem 'ne 'ne tolle Lösung, äh, auffällt, ja, dann dann verfliegt der Stress wieder. <chuckles>
<chuckles> Ja, genau. Ja. Ja. Genau, die war auch so total äh, so total äh äh, lächerlich, ne? Weil ich habe ja einfach nur gedacht: „Okay, dann versuche ich mal im Warteraum 'n bisschen zu gammeln, ne? Wenn das eh hier so lange dauert und zack auf einmal ging's und ich konnte spielen.“ Hammer, ja.
Ja, ja. Irre, irre. Das war ja echt, ähm, ja, also s glücklicher Zufall, ne? Das ist ja nnd das Schöne ist, ja, natürlich lernt man da auch was über Geduld, ne? Wenn nicht gleich was funktioniert so, ähm, dass dass man dann vielleicht erst mal 'ne Lösung suchen muss oder durch Zufall draufkommen muss, äh, ja, wie das jetzt besser funktioniert. Schön, dass es geklappt hat, freut mich sehr. <chuckles> Da hattest du ja richtig viel Spaß schon, ne? Ja.
Ja. Ja, richtig. Ja, danke schön, danke schön. <chuckles> Ja, mich hat's auch gefreut. Ja, auf jeden Fall. Ja, denke das sind so Sachen, aber da, w w dass ich das nicht wusste, ne? Da habe ich wieder was dazugelernt. Ich habe dann wirklich ChatGPT gefragt: „Du sag mal, bin ich blöd? Oder kann das sein, dass die mein Internet drosseln? Oder wie kann das denn jetzt sein, dass das jetzt auf 100 % ist?“ Und dann sagt, das ist ChatGPT: „Ja, so doof bist du gar nicht, äh, das ist von 'nem Internetprovider her möglich und das ist sehr untransparent, vor allem in Deutschland. Und, äh, das wenn du dann 2 Sachen machst, dann kann das, äh, Internet, der Server nicht mehr erkennen, was du gerade machst. Und dann denkt der, im Notfall, du hast gerade über Teams oder Zoom oder so 'ne wichtige Konferenz und dann muss der dich ja freischalten.“ Ja. Und ich so: „Krass.“
Ah, schön. Mhm. Mhm. Mhm. Wahnsinn. Ja. Ja. Ja, das ist ja irre. Also, danke für die Information. Das werde ich sicherlich auch mal noch gebrauchen können. Also, das ist echt interessant. Ja, man weiß ja nie, ne? Genau, ja.
Ja. <chuckles> Ja, vielleicht, vielleicht. Ah, schönes Abschlussthema, ja, oh. Danke schön für das Gespräch. Danke, danke. <chuckles>
<chuckles> Toll. <chuckles>